Iya, seperti itu, sih. Kadang di hari-hari biasa juga, eee, bisa sih, Kak, kalau menyempatkan, gitu.
Oh, masih sempet, ya? <laughs> Curi-curi waktu nih, berarti, ini. <laughs>
Iya. <chuckles> Iya, betul. Asalkan filmnya itu bikin penasaran, sama kayak bersambung, gitu sih, ceritanya, gitu.
Oke. Nggak dimarahin orang tua, nih? <laughs>
Kalau orang tua enggak, sih, Kak, karena memang, eee, di rumah itu udah disediakan, VCD, gitu. Tapi karena u saya itu tahu waktu, soal menonton itu, yang paling penting ya, eee, tahu batasan, tahu diri, gitu, gak sampai berlarut-larut, gitu kan. Kan, kalau jaman dulu hiburannya, kalau enggak nonton film, nonton video, eee, apa lagi, gitu kan, kalau nggak main, gitu. Kalau sekarang kan, tinggal buka sosial media gitu, smartphone, gitu sih, Kak. Mhm.
Oke oke oke. Berarti, ya dulu, karena belum ada media sosial, ya Kakak hiburan yang paling Kakak cari adalah nonton video, ya. Dan, ya hebatnya Kakak ini berarti, ya bijaksana, me menonton, nih. Jadi, tugas-tugas sekolah juga tetep dikerjakan, ya Kak, ya. Jadi tidak mengganggu sekolah, nih ya? <chuckles>
Iya. Iya, betul. <chuckles> Iya. Iya, begitu sih, Kak. Saya juga inget, gitu kan. Eee, dulu itu sampai punya wadah kaset, gitu, Kak. Eee, saya sempet beli 1, kalau gak salah, wadah kaset. Eee, s sampai itu dibuat koleksi, gitu kan, kaset-kaset itu dilihat. Ini ada film apa, gitu sih, Kak.
Oh, iya. Wah! Ada berapa nih, wadah kasetnya?
Wadah kaset sih saya sempet punya 2, sih, tapi yang 1 rusak, terus yang 1-nya lagi digunakan. Kalo sekarang, entah kenapa, itu udah jadi sejarah, kayaknya. Mhm. Iya.
Oke. <laughs> Masih bisa diputarkah, DVD player-nya? Atau sudah tidak berfungsi? Sampai sekarang? Saat inI.
Hmm. Ya, saya udah gak punya sih, Kak. <chuckles> CD player-nya, iya. Iya, betul.
Oh, udah udah ilang. Sudah bye bye, ya. Karena sudah ganti era, ya? Oke. Eee, berarti dulu kalau Kakak mau nonton video, waktu jaman masih sekolah, ya harus, eee, butuh usaha, ya. Butuh, eee, harus nyediain waktu khusus, untuk bisa beli ton video tontonannya, ya Kak, ya.
Betul sekali. Mhm mhm. Mmm. Nah, iya, betul sih, Kak. Malahan, dulu itu saya sempat ingat, eee, nobar, gitu kan, sama temen-temen saya, waktu SMK juga. Eee, jadi, yang mana sebelum, eee, kita nonton film di rumah saya, gitu, di DVD juga iya betul, karena memang ke kebetulan rumah saya strategis, gitu kan. Enggak enggak jauh juga, deket sekolah, enggak deket juga, gitu, jadi standar. Nah, ada salah satu temen yang memang memaksakan, gitu, untuk beli, eee, 2 sampai 3 film. Kalau gak salah, eee, kita itu suka nonton film horor, yoh. Beli 2 film horor, 1 lagi action, gitu, buat ditonton selama begadang, gitu, Kak. Nah, sampai sampai seantusiasnya, gitu kan, buat nonton film, gitu sih.
Oke. Oh, nobarnya di rumah Kakak, nih? Nonton DVD, jadinya, ya. Waduh. Waduh.